Naku, actually, maboka ako diyan. Minsan niloloko ko na lang, sabihin ko, "Oh, puwede bang, ah, ₱50 na lang or dalawa naman 'yong bibilhin ko. Puwede ba, ano na lang, dalawang, parang ₱200 na lang, dalawang kilo 'yong bibilhin ko." 'Yong mga gano'ng piraha ah, klase. Kumbaga, iba-bargain ko, pero minsan nga, sabi ko nga din, tinatantiya ko na rin o tinitingnan ko na lang din. Minsan kasi alam mo, mahirap na 'yong panahon ngayon, eh. Kumbaga, sila din naman nagtatrabaho, lalo na 'yong mga nagtitinda ng mga isda na talagang sila naman talaga 'yong nanghuhuli, minsan, eh, 'di ba? Eh, ako minsan
<laughs> Oo. Mhm. Hmm. O Parang, ah, siyempre, pagod sila do'n sa proseso. Parang, parang nahihirapan ka din tumawad sa mga gano'n.
Oo. Oo, kumbaga, minsan titingnan mo na lang din talaga 'yong nagtitinda. Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon, at imaginin mo, nagpapakahirap talaga sila bago sila nakapunta sa palengke, eh, 'yong iba, 'di ba? Ah, kumbaga, parang ala katulad ng mga nagtatanim, 'di ba, parang sa loob-loob ko, iisip ko na lang na paano kaya kung ako nasa sitwasyon na gano'n, ako'y nagtitinda, tapos ba-bargainin ko pa, 'di ba? Sana naiisip din talaga ’yon ng iba, 'di ba? Sana naisip ’yon ng iba. <laughs>
Hmm. Oo, tino Oo, tinawaran mo pa nang sobrang baba. True. Totoo. Ayan, nanha maraming salamat sa napakagandang usapan ngayong umaga tungkol sa pamimili sa palengke. Ayan, maraming salamat.
Naku, walang anuman. Oo, hanggang sa muli, paalam.